Ừm, ờm, mình có một vài cái thói quen nhỏ mà dần dần nó giúp mình, gọi là, tốt hơn luôn đó, à, trước đó thì mình là cái kiểu người, ờ, gọi là, hổng có được ngăn nắp lắm á. Mình <chuckles> hay giục đồ lung tung á, ừm, xong rồi, à, cái dần dần á mình thấy á cái cái tính này nó hơi xấu luôn ấy, với lại nó bị bừa bộn nữa.
Ừm. Ồ, thì ra là vậy. Ừm. Ừm, ừm. À ha, ừm, vậy là bạn có một cái thói quen là hay là, à, giục đồ linh tinh nè, rồi đôi khi á là cũng không biết tìm đồ ở đâu, đúng hông nè? Thế thì hông biết á là từ khi nào nè bạn thay đổi cái thói quen á, cái thói quen để mà nó, gọi là, theo hướng là tích cực hơn nè, sắp xếp đồ quạt đồ đạc nó đúng chỗ hơn nè, đúng h đúng hông bạn? Và như thế nào là coi như là, có một cái câu chuyện nào đó hông mà khiến cho bạn là cảm thấy là mình cần phải thay đổi cái thói quen bạn?
Ừm, xong r Ừ, đúng rồi.

Ừm, đúng rồi, à, cái lúc đầu á, nhiều khi mà mình làm biếng á, <chuckles> ừm, sếp mình á kêu mình là, à, kiểm tra lại 2 lần, nhưng mà có lúc mình nói là đã kiểm tra rồi, nhưng mà thực ra là mình chưa có làm nha. À, thì cái lúc đó thì bị sếp bắt lỗi á, thì mình cũng thấy là ngại ngại, ngại ngại, tại vì bị bắt bài á, cảm giác bị bắt bài. Ừm, ừ, sau đó thì, ờ, ừm, cũng, ơ, thay đổi đi. Ờ, thì sau cái sự cố mà bị đền bù à, xém xém bị đền bù như khi nãy á, thì mình cũng, ờ, suy nghĩ lại là, ừm, làm việc với mấy con số nè, nó cũng, ơ, cần đúng rồi, cần cái tính cẩn thận rất là cao. Mà hổng chỉ vậy đâu, nếu mà ngoài đời mình ờ, mình thấy á, mình hông có cẩn thận á, nhiều khi mình còn đưa ra những cái quyết định sai mà ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đời mình luôn á.
A, là vậy. Ừm. À. Ừm, đúng rồi á nha, bị bắt bài rồi. <chuckles> Ừm. Ừm, hiểu. Ừm, phải cẩn thận ha? Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, sao nè? Ừm, đúng rồi đó. Ừm, chính xác đó ha. Thì, à, ờ, nói chung là bạn phải vượt qua những cái, gọi là, sự cố nè, rồi những cái lần mà mình mắc sai lầm á, thì mình mới có thể là hình thành được cái thói quen này ha, thì giống như là bạn nói vậy đó ha. Thì, à, theo bạn á thì cái việc mà, à, bạn đạt được cái thói quen đó là có phải là do mình à, gọi là, gặp sự cố hay là đôi khi là mình gặp cái gì đó cuộc sống thì mình mới đạt được hông, chứ không phải nào mình tự thay đổi được hông bạn?
Ừm, đúng rồi.